Eu falei comigo mesmo: “É melhor ter medo do que subir isso aqui a pé, 11 andares.”
Hum. Uhum.
Eu não sei em qual que eu estava, 5°, 6°. aí fui: “Vou enfrentar o elevador.” Ô, louco, não dá pra subir isso aqui não, depois do almoço, cansado, né?
Certo. <laughs> E Aham, ah, com certeza, porque ele, eh. <chuckles> Não, não é possível subir tanto tanto andar assim depois de de comer, não Pois é.
<laughs> E dá aquela preguicinha, ô louco. Foi eu lá, e subi agarrado na porta de novo, de costas lá pra fora, pra não
Hum?
pra não ver a altura, nervoso, ansioso, mas pelo menos é mais fácil do que a escada, pronto.
Uhum. É.
Aí eu deitei lá no quarto, eu falei: “Quer saber?"
Hum.
Eu vi o uma vez um um documentário de uma moça que tinha medo de pena, não, medo de pássaro, terror de pássaro, e o psiquiatra dela foi colocando penas perto dela
De de pássaro? Hã?
cada vez mais perto, cada vez mais perto. Aí, um dia, colocou um pombo numa sala, chegando perto, até que um dia ela pegou o pombo, colocou no ombro e perdeu o medo. Aí eu falei: “Ah, vou tentar.” Eh.
Hum. Ah, legal. Então ela foi de pouquinho em pouquinho, assim, né? Aí foi aquela pena, depois ou, legal. Aham, esperto. Hum.
Hum. De pouco a pouco, se aproximando daquilo que ela tinha medo. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Nesse mesmo dia

Ah.
Olhando lá para baixo, é.
Aham. Nossa, e aham, mas nas primeiras vezes você faz isso também ou só foi depois?
E subia e descia, nessa posição. Não, nas primeiras vezes eu estava colado lá na porta, de costas para tudo. Aham. Aí
Na porta mesmo, certo. <laughs> Ok, hum.
eu fui dando um um passinho para frente, um atrás do outro, um atrás do outro
Uhum.
até chegar lá e nas últimas eu estava com a testa no vidro, subindo e descendo. Aí sim, uma senhorinha me perguntou ao invés de explicar a verdade, eu falei: "Eu eu eu gosto da da vista." Hum.
Aham. <laughs> Ah, é é difícil, eh, fa falar para as pessoas também, né, ah, eh Tu Eh, e exatamente. <laughs>
É. É, estou tentando matar meu medo de altura, né, então você, é Você enfim, nesse dia eu
Hã.
curei meu medo de altura, curei mesmo.
Hum. Ah, legal.
Nunca mais tive medo de altura, nunca mais tive problemas, nunca mais fui em um brinquedo desse também, mas
Uhum. É, também. <laughs> Brinquedo aí não dá possível não.
Eh, mas não tive medo, não tive problema com ansiedade com voo mais, não tive nada.
Hum. Aham.
Fui no Sea World um há há alguns meses atrás, com os meus filhos, eu fui em uma montanha russa, que não é muito alta, mas é montanha russa de qualquer forma, chamado Manta, que a gente vai deitado como o Super Homem, assim.
Ah, é incrível isso. Hã. Sim, sim. Manda. Certo. <laughs>
E amarradão, não não tive medo, não tive nada. Acho que eu consegui inverter a bruxaria daquele parque lá.
Olha, uhum.